Alam mo siyempre dun sa magulang ko kasi sila yung kasa yung nagpipilit nga kasi sa akin na mag mag-take nga daw ng ng driver's licensure exam na sabi ko nga, "Ayoko nga, di naman ako mahilig mag-drive." Ang mahilig mag-drive isa kong kapatid, pero s sabi niya, dagdag ID din daw, wala lang pang-government ID. Tsaka minsan lang din kasi nandito yung tatay ko na alam mo yun, sasama-sama sa drive-drive, ganyan. So yan, eh, si sa kanila ko unang sinabi, tapos una nga, sabi ko sa kanila, "'La parang kabado ako dun sa exam." 'La nasermonan na ako, pero buti pasado naman so far. Ayun, masaya naman sila, nung una, di ba? Pero nung kinukuha ko na yung kotse nila ayaw na nila, masama na loob. Ikaw ba, ikaw ba?
Ah, okey. Mm. Mm. Sabagay. <laughs> Ah, okey. Mm. Naku. Mm, oo. <laughs> Oo, ako siyempre una kong sinabi sa parents ko din pareho tayo sa nanay ko muna kasi siya yung kasama ko sa bahay nung time na yun. So very proud sila kasi ano namin yun parang winning streak siya sa ano pamilya namin na lahat kami na nag-exam ng mga licensure o yung mga civil service na yan, lahat kami unang take lang na tapos naipasa siya, oo di ba? So proud na proud sila ay, hindi naman sinuwerte nga lang eh, <laughs> tapos unang tapos sunod kong anu, is sinabi sa tatay ko siyempre, yung hiningan ko ng 500 ko siya sa application fee, oo, tinext ko lang siya kasi wala siya sa bahay nun. Ah, chi ah chinat ko pala siya, tas sabi ko na nakapasa ako. Tapos ang ano niya, ang ang reaksiyon niya kaagad, alam mo yung mga tipikal na mga magulang, "Ah, oo, papasa ka matalino ka, mana ka sa akin", yung mga ganun, ang mga ano, pero 'pagka bumagsak yan sasabihin, "Ang bobo, bobo mo." Ganun. <laughs> Ganun ang sasabihin sa iyo.
Tama. Nice. Pasado? Oh, nice! 'Ba matatalino pala talaga. <laughs> Oo naman, mm. <laughs> <laughs> Yung sinasabi? <laughs> 'Pag pasa 'pag matalino lang tsaka nagmamana sa kanila, eh, no? Pero 'pag negatibo me parang gusto ka nang hindi ka nang anak, eh, no, <laughs> ganun, "Hindi kita anak", mga ganyan. <laughs>
Eh, oo, ayan. Kanino ka ba nagmana? Ganyan ang mga sinasabi. Ah, oo, mga ganon, papaampon kita eh, mga ganyan oo ayun.
<laughs> Mga kalokohan din, eh, no? Pero ikaw ba, ano bang ginawa mo para i celebrate yung tagumpay mo nung pumasa ka diyan sa exam?
Mm.

Ako ano, parang lumabas lang kami ng mga kaibigan ko. Pero hindi kami masyadong nag-celebrate kasi ano, ah, lumabas kami na hindi iyon ang dahilan talaga. Gano'n. Pero yun Oo, parang gano'n. Kasi sa'kin celebration ko na 'yon pero hindi ako nga puwedeng mag-celebrate ng masyado kasi nung time na 'yon sabay kasi kami ng bestfriend ko, na ano, nag-exam tapos ako yung nakapasa, siya hindi. So oo. Oo. So, kumbaga kumain kami sa labas, saka sa akin para mag-celebrate ng medyo medyo-medyo ano lang, medyo-medyo celebrate lang. Pero yung sa kanya kasi, para i medyo i-comfort siya, eh kasi nga hindi siya pumasa kaagad. So, ayun. Oo, iyon.
Oo, gala lang talaga. Mm. Ah, siya hindi. Ay, mahirap nga yun, oo. Late lang, oo. Ah, tama-tama, oh, bait na kaibigan. Pero alam mo, ang hirap nga din na sitwasyon non, 'no, na parehas kayo nag-break. Tapos yung isa siyempre mabigat sa loob yun, hindi lang hindi lang sa para sa kanya. Pero kasi siyempre 'di ba parang ang pangit na, ah, sayang, dapat pala 2 kayong pasado, yung, ah, alam ko yung feeling na yan. Mahirap yan, totoo yan.
Mm. Oo. Oo. Oo, totoo. Pero ano naman, buti naman ngayon nag-take na kasi siya, a few years ago ulit. So, ano na siya, nakapasa na din siya, okey na. Mm. Ikaw?
Oo. Nice, oh buti naman. Oo, kasi di hindi 'pag kapag meron ka na naman yung civil service licensure yan, 'di ba, yun yung tawag dun. Hindi na naman tinatanong kung nakailang take ka ba, 'di ba? Basta meron ka 'di ba ,ganun naman yan, kaya very good yan. Ako naman 'no, ano bang sinelebrate ko nun, wala eh hindi kasi ako nag ma-celebrate din eh. Humingi lang akong pera, sabi ko, "Penge pera pang-gas," tapos oo, tapos. Oo, gano'n. <laughs> Tsaka pang-toll gate, ayon, kumbaga hindi naman ako gala. Yung mga malapit-lapit lang ganiyan. So, yun lang, kumuha lang ng binigyan lang ako ng pera, maliit nga lang nung panahon na yun eh. Wala pa 'atang 2,000 nung panahon na yun. Wala lang onting isang pasadang gas lang tapos ano, wala na rider na ulit ako. <laughs> Pasahero na ulit, ayun lang. Hindi ako ma-celebrate, yung iba kasi yung ano eh, pa-cake pa. Wala, pera-pera mukha akong pera eh. So, pera-pera lang sabi ko perahin niyo na lang gano'n. <laughs> Oo. Praktikal lang tayo dito, pera pera lang, gano'n.
Oo. Oo. Oo, oo, ayun. Ah, talaga ba? Wow! <laughs> Nagda-drive ako. <laughs> Aba. Maglo-long drive ako, yes. Mm. Mm. Oo, malaki na din yun ah. Wow, sosyal. Oo. Ah, okey. Hmm. Oo. Maya. Sabagay mas importante naman yung praktikal lang. <laughs> Oo. Okey. Oh, sabagay, yun ang importante.
<laughs> Oh, sige, uy, nag-enjoy ako sa mga kwento mo ah.
Oo, pero Ako din sa sana sana susunod ulit mag-kausap ulit tayo, 'no? Mm.
<laughs> Tama, sa uulitin. Tawag ka ulit. Oh sige. Salamat. Paalam.
Mm. Paalam.